بالضبط كده، بالضبط.
فما فما ما ما حاجة يعني، الناس آآ، يعني باحس بكده، يعني اللي بيتعب في الفلوس أو بيتعب في ال إنه يجيب حاجة، بيبقى صعب عليه إنه يهدرها، ب ب يعني اللي زي ما بيقولوا، اللي بييجي سهل بيروح سهل، آه.
إمم. أيوه طبعًا، طبعًا. بيروح سهل فعلًا، طب هو ما فيش م مرّة كده اتعرضتِ كده إن اولادِك عملتِ لهم أكل كده كان بواقي أكل و واعترضوا عليه مثلًا، قالوا لِك لأ، طعمه مش حلو أو مش عاجبنا، حصل؟ إمم.
أيوه آه. آآ، آآ، آه، آه بصراحة يعني ساعات لمّا ساعات لمّا بابقى مثلًا عندي محشي وهُم عارفين نخلّصه، ما هو المحشي مش هينفع أعمل فيه حاجة إلّا إن أنا احمّره، فأنا مثلًا لو عندي <laughs> آه، فلو عندي محشي مثلًا و ومش قادرة مش ما عنديش طاقة إن أنا أوقف أحمّر يا جماعة ما نسخّنه وناكل كده زي يقولوا لأ، لأ يا ماما طعمه مش حلو أصلًا، حمّريه زي ما بتحمّريه. فخلاص بقى حتى ح أيوه مسألة تعوّد برضه، آه.
آه. فاهمين بقى. إمم. آه. آه. يعني هُم م اتعوّدوا. <chuckles> اتعوّدوا. إمم، طيب أنتِ ب يعني بتستخدمي في أكلِك بقى ال دايمًا السمن البلدي، والّا ممكن زيت زيتون كمان؟ مع ال
ف ما ممكن زيت زيتون، بس بصراحة باحب آآ أستخدم الزيت الزيتون بس بارد، ما باحبش أحطّه على النار، م يعني مش باح مش عش مش عشان هو خطر أو لأ، ب ما احس إن طعم الأكل بيغيّر شوية.
آه. إمم. بيغيّر شوية منّه، إمم يعني مثلًا الز
يعني آه، أو أنا مش مُستساغ بالنسبة لي يعني أحب اكل بالسمنة أحسن، صراحة اهم.
آه. أ آه، آه أنتِ شايفة إن السمنة البلدي صحّية يعني؟
جدًا، أنا باحس إن هي صحّية جدًا يعني، حاجة يعني مش عارفة هي حاجة طبيعية، طول ما الحاجة طبيعية ومش مُصنّعية مش مصنّعة، كل أمّا بيزيد عليها فترات التصنيع أو أح مراحل التصنيع، باحس إن هي، آه ممكن تكون مُضرّه، آه.
أيوه هي حاجة طبيعية فعلًا. أكيد، أكيد، أكيد، آآ يعني ال أنتِ بجد إقتصادية جدًا وعندِك وصفات كده جميلة أوي أوي بجد، وأنتِ خلّيتيني استفدت جدًا منها، واستمتعت جدًا، جدًا، جدًا بالكلام معاكِ، وأكيد يبقى لينا للحديث بقيّة إن شاء الله. <chuckles>
بس. تمام. تسلمي لي، إحنا إمم. إمم بإذن الله، <chuckles> شكرًا.

كنت عايزة أعرف منِك كده يعني، لو عندِك بقايا كده أكل في البيت، ويعني وخايفة عليه بتتعاملي معاه إزاي؟ وهل أنتِ برضه بتعرفي تعملي منُّه مثلًا أكل جديد؟ احكِ لي كده بتعملي إيه في الموضوع ده؟
امم، آه ما الموضوع ده بصراحة مهم جدًا، يعني في أي بيت لازم الواحد يعرف يتعامل مع ب بقايا الأكل اللي هي شوية رز فايضين، شوية خضار، آآ، مثلًا بطاطس مهروسة أو أي نوع من <tsk> يعني لازم الواحد يبقى فكّر أ أتصرف آخدهم أعمل بيهم إيه؟ يعني عندِك مثلًا ممكن يفيض لحوم، ممكن يكون عندي عزومة، وفايض كمية أكل كبيرة، فمش معقولة هارميها، وفي حاجات ما ينفعش أخزّنها في الفريزر، مثلًا آآ، زي مثلًا محشي، عندي بقايا بق بقايا شوية محشي كده تاني يوم، أقوم عاملاه في يوم إيه، أقوم محمّراها، <laughs> أيوه محمراهم مثلًا بشوية سمنة بلدي كده
امم. امم، امم. صح. أيوه، امم. آه اهم. طبعًا. أيوه. فاضلين، امم، آه. تحمّريهم، <laughs> آه، تغيَّري من من طريقتهم اللي كانت معمولة بيهم، علشان يدَّي مذاق بقى أحلى يعني، وطعم أحلى، آه، حلو أوي.
آه. ب بالضبط، أيوه وه عن أيوه بصراحة يعني، آمم، <tsk> أنا كمان باستحرم إن أنا أرمي الحاجة يعني، أو إن أنا مثلًا آآ، أحطُّهم في الفريزر، فعارفة أنتِ بتأجلّي إن هم يترموا، بس الوقت بس الوقت بعيد شوية، الواحد ساعات امم.
بالضبط. آه، صح. صح، طَب لو امم، لو عندِك مثلًا أ شوية رز كده فايضين، يعني آآ، حت مضطرة كنتِ هترميهم، هتعملي بيهم إيه؟
بُصّي آه، بُصّي، على حسب بقى الرز لو أبيض، ممكن تاني يوم أعمل فتّة، وأزوِّد الرز عليها آآ آآ هم ب بيبقى عندي مثلًا لو هم حبة رز صغيرين و مش هيكفّوا باقوم حاطة شوية رز، يعني أعمل شوية رز أقل يعني أنا لو هم النُصّ مثلًا، باعمل شوية نُصّ تاني، وأقوم قبل امّا قبل خلاص يستوى الرز ده، أقوم مزودة الرز القديم عليه وأحط كده عليه معلقة سمنة بلدي كده من الوشّ، وبعد كده بعد امّا يستوي أقوم مقلّباهم في بعض، ما تعرفيش بقى القديم من الجديد بيبقى تحفة، وما يبانش خالص، آه
امم. حلو، حلو، امم. امم. امم. امم. آه! حلو أوي. آه صح، حلو أوي يعني أنتِ كده بتحاولي إن أنتِ آآ، تقتصدي شوية في إنِّك أنتِ ما تحطّيش كمية الرز اللي متعوّدة عليها، آه، بس بتحطّي القديم، امم، بالضبط.
آه، ونفْس الكلام بالضبط. آه ونفْس الكلام لو رز بشعرية بقى، يعني آمم، برضه نفْس الكلام، أقوم جايبة مثلًا لو هاعمل كُشري، أقوم تاني يوم أنا مثلًا عندي شوية رز، أقوم تاني يوم إيه، مزوِّدة الرز بتاع الش أبو شعرية ده على الكُشري مثلًا
آه. آه. امم. حلو، امم، جميل.
آآ ممكن شوية الرز دول أعمل عليهم بيض مسلوق.

أعمل أكل يكفّي أنا مثلًا عارفة إن بكرة وبعده أنا مش فاضية، فباقوم عاملة أكل يكفي يومين علشان بكرة أنا مش هاعمل. فأقوم شايلة شايلة الجزء بتاع بكرة، على أساس إن أنا بكرة خلاص أنا عندي الأكل ال إلّا بقى لو لو ربنا رزقِك بعيّل بيصحى بالليل ياكل الأكل بتاعكم <laughs> أكيد. فين صينية البشام فين صينية البشاميل؟ مش عارفة. امم. <chuckles>
امم. أيوه. أيوه، بالضبط. حلو أوي. <laughs> دي بتبقى مشكلة بقى أكيد عندِك دي. <chuckles> يا ابني ما إحنا ما صدّقنا في أكل لبكرة هتقوم تاكله بالليل؟ <chuckles> <chuckles> طيب، برضو كنت عايزة أسألِك على لو عندِك بقى يعني لحمة كده أو فراخ متبقيّة بقى من امبارح مثلًا، آآ ب ممكن مثلًا تقطعيها مثلًا حتت صغيرة وتدخليها مثلًا في أي حاجة بقى؟ آآ، امم.
امم. آه، دي بُصي، الفراخ، يعني باحس إن استخدمها أكتر، يعني ممكن أعمل مكرونة white sauce لو أنا عندي فراخ أو محمرة الفراخ دي، آآ ب في البصلة، مع البصلة كده و ولو هاعمل مثلًا ساعات باحب أحط ب بَشرة جزر كده بيخلي الأكل مسكّر، آآ، مع مكرونة الwhite sauce دي بتبقى تحفة. وممكن لو أنا عندي كمية بقى من ال من ال من الفراخ أو اللحمة، بافرمها في الكبة كده مع بصلاية واحمرهم برضو، أعملها مكرونة بالبشاميل ما بيبانش كلّه يعني كل الطعم ده كلّه دخل في بعضه.
امم. امم. آه، جميل. آه. امم. آه صح، يعني بدل ال اللحمة ال بدل اللحمة المفرومة، تعمليها كده بالطريقة دي؟ امم.
امم، آه. بالضبط، وممكن لو أنا عندي مثلًا لو أنا عندي لحوم بس، لو عندي لحمة بس، أعمل مث ممكن أعمل أي صنف من الطبيخ مثلًا، فاصوليا أو بسلة أو باجي واحطها جواها، وهي بتستوي. آه، فمامتي زمان كانت بتعمل كده بصراحة، يعني تقوم عاملة عاملة الأكل وحاطّة اللحمة جواها، إحنا ما نعرفش بقى دي لحمة جديدة والّا بتاعة امبارح والّا دي كانت مستوية. <laughs> وإحنا بناكل. امم.
ام آه، علشان ما تبانش؟ امم، امم. والله جميل. بالضبط كده. يعني أنتِ شايفة برضو إن أنتِ اتعلمتِ حاجات من من مامتِك يعني؟
جدًا، جدًا بصراحة. <chuckles> امم.
آه، أكيد، الأم برضو أما بتبقى ن واعية يعني كده بت بتعلم برضو أكيد بناتها الحاجات الحلوة دي.
إمم. آه، و وعارفة التجارب برضو، الواحد لمّا بيكون مسؤول والمسؤوليّة هو في إيده، بيحس إن هو أنا م أنا مش عايزة أ أهدّر، أنا مش عارف مش عايزة آآ، ما هو أنا الفلوس اللي بتيجي دي، بتيجي بتعب، فما هو آه، فلازم أصرفها، أصرفها بحكمة.
آه. أكيد.